Wow, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì ra ngoài trời ấy, à, nó rất là nhiều thứ để mình có thể nhìn, mình có thể ngắm và đôi khi các bạn còn nhìn thấy được hoạt động của người ta, ừm, như kiểu, một thuốc phim được tua chậm trong trong đầu mình luôn ấy, trong ánh mắt mình mình nhìn mọi người ấy, nó rất là đẹp luôn. Ờ, ưm. Thế bạn từng ừm hứm.
Ưm. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi, hợp lý nha, đó, với lại, kiểu, sao ta, ừm, giống như, kiểu là, có bao giờ nha, bạn có một cái, ưm, trải nghiệm hay là cái kỷ niệm gì đặc biệt với cái hoạt động ngoài trời hông?
À, ô kê, mình sẽ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện, đó là mình từng sang nước ngoài, và mình từng tham gia hoạt động ngoài trời ở bên Thái Lan, đó là hoạt động té nước ấy. Trời ơi, nó rất là thú vị, vuông nó rất là đặc biệt cần đối với mình luôn. Ừm hứm.
Ừm. Ồ. Ừ. Trời. Mình thấy nha Ừm. Wow, mình thấy nha, giống như, kiểu là, bên Thái Lan lúc nào mình đi nó cũng rất là nóng nha, cho nên là té nước là hết sức là tuyệt vời luôn ấy.
Đúng. Đúng rồi. Thật sự là sang Thái Lan mình khá thích hoạt động ngoài trời, nhưng mà sang Thái Lan tại vì nó khá nóng, nó khá bức bối ấy, nên là, ờ, mình sang Thái Lan mình ít đi bộ, ừm, mình sẽ sử dụng những công cụ, ừm, như taxi, ờ, tuk tuk đi hơn là, ơ, đấy, nên là hôm đấy có lễ hội té nước của mình, mình chạy ngay lập tức tham gia liền luôn. Nó mang lại cho mình cái cảm xúc thật sự là mình cảm thấy là mình chưa bao giờ mình trải qua. Mọi người mọi người từ thế giới, mọi người tất cả mọi người từ Đông miền từ người Tây, à, người Việt Nam mình cũng có, người Thái Lan cũng có, mọi người hòa chung vào không khí đấy, nó r rất là thích.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, tham gia liền. Ồ, ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi.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
Đúng vậy, đúng vậy, vậy luôn.
Thế thì giống như, kiểu là, cái lúc mà bạn tham gia lúc đầu bạn có sợ cái gì hông? Giống như, kiểu là, thí dụ nha, mình nha, mình mà tham gia lễ hội té nước, đúng là lúc đầu mình sẽ luôn cảm thấy là "Trời ơi, có khi nào mà người ta tạt mình khó chịu quá, xong rồi, kiểu, người lạ thế này đông kia quá rồi hổng biết có vệ sinh thế này, thế nọ hông?" Hông biết bạn có lo những vấn đề giống mình hông?
Ừm. Ừm hứm. <chuckles> Ờ. Có, mình lo về vấn đề vệ sinh ấy, tại vì mình không biết nước đấy lấy từ đâu, và nước đấy nó có sạch hay không ấy. Đôi khi mình cũng lo, tại vì mình một là một người d da mặt khá là nhạy cảm ấy, nên là mình sợ cái nước đấy nó không sạch, nó tạt vào người mình thì nó mặt mình sẽ bị dị ứng nổi mẩn, nhưng mà cuối cùng thì mình hòa chung vào không khí, mình mặc kệ luôn. Mình rất là thích cái việc được té nước vào mặt luôn và cuối cùng mặt mình cũng không sao cả. Tâm lý mình thoải mái rồi thì mặt mình cũng mặt mình cũng không sao, về nhà cũng không sao cả luôn. Ừm hứm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ồ. Ừm, tức là Wow. Ừm, rồi, mình thấy là, kiểu, bạn cũng khá là hy sinh luôn á nha, kiểu là, nếu như là một cái đứa mình thực ra mình cũng là một cái đứa có cái làn da nhạy cảm á, cho nên là mình thấy, trời ơi, như vậy là tức là bạn cũng khá là hy sinh luôn rồi đó.
<chuckles> A, đúng rồi.

Ừm. Wow!
Ừm, ờ, thế, ừm, đối với mình ấy, thì hoạt động yêu thích, ừm, ngoài trời nhất của mình đó là, ừm, chạy bộ, mình cảm giác chạy bộ nó giúp nhịp tim mình ờ, mình cảm thấy hưng phấn khi mà h nhịp tim của mình đập nhanh ấy. Ơ, thế còn với bạn thì sao?
Ừm. Ừm. Ừm. Hưng phấn, ừm. Thực ra thì, ờ, mình nghĩ nha, cái hoạt động ngoài trời mình thích đó là cũng là chạy bộ luôn, thì, ờ ừ, thì nó làm cho cái nhịp tim của mình sẽ quen với những cái lần mà, giống như kiểu là, mình bị áp lực ấy. Thì, ờ, mình thấy nha, ờm, ngoài cái việc mà nó luyện cho cái tim mình quen với áp lực ra, mình còn cảm thấy là mỗi khi mình chạy bộ như vậy á, mình có thể xả ra được khá là nhiều những cái năng lượng tiêu cực luôn ấy.
Ừm hứm, ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi ấy, đối với đối với mình cũng là như thế đấy. Ờ, ừm, thế bạn nghĩ sao về việc, ừm, ừm, chạy bộ đối với những người mà mới bắt đầu ấy, mới bắt đầu chạy bộ ấy, mới bắt đầu tham gia những hoạt động ngoài trời? Tại vì đối với những cái bạn bạn bè của nhiều người xung quanh mình thì các bạn đấy rất là ít khi ra ngoài và rất ít khi hoạt động thử thách ngoài trời luôn, tại vì mọi người nghĩ là, ờ ừm hứm.
Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, ừ. Cái câu hỏi này Ừm, như thế nào ta, câu hỏi này khá là hay nha, tại vì như thế này nè, mình cũng mình hổng biết là bạn có cảm thấy giống mình hông? Đó là khi mà tụi mình mới chơi những hoạt động ngoài trời á, tụi mình nên thử từng cấp độ, đầu tiên thì đương nhiên là cấp độ nhè nhẹ thôi. Đó, chứ nếu mới vô mà, kiểu, nhào vô làm đùng đùng, đùng đùng đùng, là thế nào cũng sẽ bị, ờ, tụt huyết áp nè, hay là thậm chí có những bạn là, kiểu, chịu hổng nổi ngất xỉu luôn, đúng hông?
Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi đấy. À, ơ, vẫn Đúng, đúng, đúng, mình nghĩ thế đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng ấy. Nên là mình thường khuyên bạn bè của mình là hãy thử đi bộ trước, ngắm trời ngắm đất, ưm, hít thở không khí đi rồi hẵng chạy bộ. Tại vì chạy bộ là nó là một cái level cao hơn, ừm, nó yêu cầu mình phải quen với nhịp độ, cường độ ấy rồi ấy. Nên là nhưng mà thật sự nhá, khi mà bạn mình đã được được mình thuyết phục là tham gia hoạt động ngoài trời nhiều đi á, là bạn mình, ừm, yêu luôn, yêu luôn hoạt động ngoài trời và bạn mình bây giờ bạn mình đi bộ đi học cùng mình. Tại vì đi bộ đi học có thể giúp mình, kiểu, ôi, mình ngửi được không khí sáng sớm mình dậy mình đi bộ đi học, mình mình cảm nhận được không khí, ừm, lúc ấy rất là yên bình ấy, tại vì sáng sớm mà, không có không có xe cộ đi lại nhiều ấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Chính xác! Ừm. Ừ. À. Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm, còn mình thì, ờ, thực ra mình cũng may mắn là b trước khi mình bắt đầu chạy bộ ấy, thì mình cũng đi bộ nè, và thực ra cái khu quanh nhà của mình á, ờ, nó khá là đẹp, kiểu như là, nó có khá là nhiều cây nè. Và đặc biệt là cái mùa cái mùa bây giờ đang là mùa xuân, thì bây giờ thì bình thường nha, nhưng mà hồi cách đây khoảng tháng, tháng rưỡi á, là hoa đào, hoa lê nở rất là nhiều luôn. Thì, trời ơi, kiểu, mình đi bộ, mình đi bộ khá là nhiều nha, mà mình cảm thấy mình không mệt là vì mải ngắm hoa ấy.
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm. À há. Đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi đấy. Ừm hứm. À. Ồ! Wow, wow!